Oye, que que bueno que te veo. Mira, este, sé que tú me puedes dar norte, dar rumbo en esto, un buen consejo. Fíjate que que que me he identificado que tengo dificultad para pone pues, para poner límites y para decir no, ¿verdad? De cualquier persona que me habla para pedirme un favor, o esto y lo otro, aunque esté haciendo cosas que son prioritarias para mí o demás, por algún motivo me duele, este, decirles que no. Siento como que culpa e, invariablemente, te les digo que sí. ¿Cómo me puedes ayudar con esto? Dime, por favor.
Claro, dime. Sí. Claro, entiendo completamente. Muchas veces sentimos culpa de no poder ayudar a las personas que que llegan a nosotros justamente para, pues, para pedir ayuda, ¿no? Entonces, eh, dime, más que nada, ¿te cuesta con familiares, con amigos, o sientes que ambos?
Claro. Fíjate que que, ahora sí que casi que que que con todos y y ahí con al con algunos en particular. De hecho, yo me he y y pues he notado, o he o he identificado, por ejemplo, de de algunas a algunas amistades que, pues, que les guardo cariño, ¿no? Por por la etapa de vida, que en la escuela y demás, y también te debo de confesarte que que me siento, a veces, utilizado, ¿no? Eh, sobre todo, algunos amigos de que que ya no nos vemos por tema de, pues, cada quien hizo su familia y no sé, de trabajo y demás, pero esos que te hablan cada caída de casa nomás para pedirte un favor. Entonces, como que o e eso me ha llevado a que, oye, pues, este y esa dificultad, ¿será bueno que cómo entonces tú? Y quiero que me ayudes a poner esos límites, pues, para decir no, y sin culpa.
Sí. Claro. Sí. Claro, entiendo completamente. Puede ser muy difícil, y como tú dices, de que hay personas que, a veces, eh, realmente no tienes tanta convivencia en el día a día y únicamente ves que quieren convivir contigo cuando requieren de algo, pues sí, obviamente, te da más como que, esa sensación de, pues, que te están usando, ¿no? Entonces, bueno. Aquí, para empezar, eh, si te cuesta mucho trabajo decirlo, vamos a empezar con las personas cercanas a ti, tu familia. Eh, no, tú comentas que, a veces hay veces que tú estás haciendo algo prioritario para ti, pero ellos te piden algo y, pues, eh, sin sin remordimiento ni nada, les dices que sí, y ya después sientes como que esa culpabilidad, ¿no? Entonces, aquí yo en lo que te aconsejaría, es, bueno, dependiendo del caso, dependiendo de la urgencia, porque sí hay cosas que son muy urgentes para la familia y y que también se tornaron urgentes para ti. Entonces, ahí, eh, poner lo que es la la urgencia. ¿Sabes qué? ¿Soy el único que puede realmente brindarle este apoyo, o no? Y, ¿qué tan urgente es para esta persona? Si realmente no tiene una urgencia, y sabes perfectamente bien de que no eres la única persona que le puede brindar esa ayuda, que hay más personas disponibles, pues, amablemente, sin ser confrontativo ni nada, decirle al familiar: "Oye, ¿sabes qué? Mira, con gusto te te ayudaría, pero mira, estoy todavía trabajando en esto de aquí. ¿Qué tal si le preguntas a tal o tal persona? O, si no, no hay problema. Si me puedes esperar hasta que yo termine esto, con gusto te puedo ayudar". Así tú le das prioridad a lo que estás haciendo y au de alguna manera, también, pues, ayudas a a la persona pidiéndole ya sea tiempo, o diciéndole que que lo busque en otro lugar.
Claro. Sí. Claro. Okey. Sí. Mm. Sí. Oye, e e es es es esa me me parece me parece muy bien. Eh, y y ahora sí que aquí lo estoy anotando, de eso, ¿no? Y es una forma sana, considero yo, como como lo expones, de poner límites, o sea, decirle de porque te te te soy honesto, muchas veces, ah, me hablaban y sí, sí, sí. Y dejaba hacer mis cosas, por ejemplo, de de de temas de trabajo, y que, de repente, eh, pues, ese trabajo, al no hacerlo, al no avanzar en los proyectos, pues, me pegaba e e en mis ingresos, obviamente, ¿no? Y allá la gente, pues, ahora sí, no no es que le valga sombrilla, pero es, a ellos, pues, ah, pues vino, me me vino a hacer me vino a hacer el favor o me ayudó, entonces, este, es porque es porque quiso, es porque pudo, ¿no? Entonces, e el e el el poner así, ¿sabes qué? Mira, estoy ahorita trabajando en este proyecto, le estoy avanzando a mi a mi trabajo, en este momento como tal no puedo y, como bien decías ahorita, pregúntale a Fulanito o a Menganito si él te puede dar en este momento. Yo con todo gusto, a lo mejor a partir de las 7 de la tarde, 8 de la noche, a lo mejor ya te puedo ayudar. "Oye, pues que que que no me sirve", pues, lo siento mucho. Entonces, oye, me parece me parece muy bien ese considero que es una manera sana y honesta de de poner límites, ¿no? No me niego porque pero en e en este contexto que estamos ahorita, no te puedo ayudar.
Sí. Claro. Sí. Claro. Exacto. Por supuesto, exacto. Eh, del es de la manera más sana que lo puedes, ah, transmitir para que tampoco la persona hay hay veces que sí vas a encontrar, ya sea amigos, familiares, o incluso los más lejanos, que no conviven contigo muy a menudo, sí lo van a sentir, aunque seas lo más amable posible, puede que lo sientan como que no los quieres ayudar porque simplemente no quieres. Entonces, eh, sí es muy importante, pues, hacerlo de esta manera sana, ya que que no sientan que que eres una persona en la cual no pueden, pues, eh, que no les vas a contribuir absolutamente nada, porque, obviamente, de alguna manera, en un futuro tú también vas a necesitar de de alguien de tu familia, tu amigo y demás. Entonces, es muy bueno tener ese tipo de convivencia recíproca, pero claro, sin descuidar tus cosas y, en este caso, como dices, si es algo que que ya está impactando en tu trabajo de alguna manera, no solo te impacta a ti, impacta también a tu familia, porque ellos también dependen de tus ingresos.
Ujú. Sí. Claro. Claro. Claro. Totalmente. Totalmente, totalmente y a y a y así no lo pudiste decir mejor, pues así es la cosa, pues, ahorita por lo pronto este este consejito, eh, lo lo voy anotando, no sé si que me quieras decir otra cosa ahí que que me pueda servir, este, porque sí, a veces, como te digo, pues me siento a veces utilizado, ¿no? Y a y a y a veces y a veces em, a veces me agüita, que a veces ha hay gente que le he hecho muchos favores, eh, no sé, 10 favores, 20 favores y y y y grandes, favores buenos, y que de repente que en 1 les dije que no, o o no se pudo. Y no hombre, ya te les caes del pedestal, por así decirlo, ya no sirves para nada, que que que, como dicen por acá o de de manera coloquial, qué bizcocho fuiste y que no sé qué, no me ayudaste. Entonces, y eso a eso cargas un poquito de culpa con eso.
Sí. Sí. <laughs> Sí, mira, aquí es muy probable, como tú dices. Les hiciste bastantes favores durante cierto tiempo, y de alguna manera, las personas, eh a veces se acostumbran, ¿no? Se acostumbran a de que siempre pueden depender de ti, de que nunca vas a decir que no. Entonces, ya cuando, eh, tú decides decir un no, hasta aquí, pues ya lo toman como un acto casi casi de rebeldía, ¿no? A un acto de que de que, okey, ya se me está revelando, ya ya no quiere ya no quiere ayudarme porque porque no quiere. Pero sí, es más que nada, siempre tratar de ser lo más sincero posible. Em, decirles: "Oye, ¿sabes que? Pues la verdad, eh, ahorita estoy muy ocupado con esto, la verdad", y que y aclararles, tú sabes que yo yo te ayudo cada que puedo y te he ayudado bastante en el pasado y no es porque lo quieras claro, contar, porque ese tipo de cosas, pues, no, no es sano, como que estás llevando mal.
Ujú. Así es, así es. E a A ve a veces, "Ah, me lo me lo estás refiriendo", te pueden decir. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Entonces no, es de marcarles que, pues no no es como que estés contando los favores, pero pero sí hacerles saber de que siempre has estado ahí cuando lo necesitan, pero en este momento, pues tú necesitas tu límite, y tu tiempo, y tu espacio, y que en otro momento con mucho gusto puedes ayudarles, o si pueden buscar en otro lugar, pues mucho mejor. Pero si pueden esperar, si no urge, eh, pues con mucho gusto, cuando tú estés desocupado, pues ya los puedes ayudar.
Ujú. Claro. Sí, totalmente. Sí, y y y y yo digo considero, salvo tu mejor opinión, es que a a aquel que no entienda, pues ni modos. Este, ahora ahora sí que me estoy envalentonando, pues, para decirlo no con con con eh ahora o con con con con digo, con con honestidad y y con respeto, ¿no? Porque ahorita, fíjate, mientras mientras me decías me me acordé de de de de un de una persona que le hice le he hecho muchos, muchos, muchos favores, y y unos muy grandes ahí en en algunas gestiones, en en temas ahí de de de de dependencias de gobierno, pero así, favores gruesos. Y hubo uno en particular que, ahora sí que no dependió de mí, yo, donde fui, toqué la puerta, donde pensé que me iban a poder echar la mano. Eh, pues la persona me dijo: "No, cambiaron las reglas, cambió el protocolo, la verdad", me dijeron: "No se puede, ahora sí, por más que yo quisiera, ¿sabes qué? Yo te he echaba la mano", me dicen "pero no se puede". Y ya cuando le dije a esta persona, este, "No, pues, la verdad no se pudo", le dije. "Lo siento mucho, ya viste que que que fui, toqué, esperé a esta persona, lo vi, me reuní", y: "No, hombre ¿para qué me haces venir, si hubieras de haber sabido?". "Oye, pues yo tampoco sé". "No, que no sé qué" y luego anduvo diciendo entre, eh eh eh los amigos de que no, este Fulanito no sirvió para nada, no me resolvió nada, y esto y lo otro. Y verás cómo me pudo, porque la verdad yo dejé de hacer mis cosas para echarle la mano. Entonces dije: "Que que que malagradecido este loco que que no supo". Entonces, yo creo que también es sano tomar distancia con ese tipo de personas. ¿Que que que que tú te parece esto que que te comento?
<laughs> Sí. Okey. Sí. Sí, por supuesto, concuerdo completamente contigo. Es muy sano, eh, cuando ves que hay ese tipo de personas que también mencionamos hace un momento, de que ya están acostumbrados a que siempre estás ahí, y siempre les resuelves. Entonces, pues, eh, si un momento nada más, por un una instancia que no no pudiste ayudar en este caso, que tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos Exacto.
Y que no dependí y no dependía de mí, pues, yo le hice todo lo así es, así es.
Sí, tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Realmente, hiciste el esfuerzo, que realmente no tenías ni ni por qué estar ahí haciendo eso. Tú tenías otras cosas que hacer y, aun así, pues, te tomaste el tiempo de de intentar ayudar a la persona. Pero ahora, como dices, estuvo completamente fuera de tus manos el resultado y, pues, lamentablemente, pues, esas personas no lo vieron. Entonces, sí, concuerdo completamente contigo. Siempre es bueno tomar distancia de esas personas para empezar, que ves que únicamente te están buscando por los beneficios que le pueda traer, no sé, algo que tiene que ver con tu empleo o lo que haces o demás. Y y y sí, eso es muy bueno, la verdad me parece muy bueno que lo inicies y, poco a poco, tampoco e tal a vez no ser tan tajante, que se sienta la persona de que, ah, no sé, ya ya me dejó de hablar completamente, pues, ¿qué le hice? Em, pero sí ser muy muy honesto, ¿no? De de la disponibilidad que tienes, el límite que que estás empezando a tratar de imponer, y que lo estás haciendo, eh, por ti, y por el bien de tu familia en general, porque esto es un beneficio para todos.
As Así es. Sí. Claro, claro, claro, totalmente. Oye, pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias, la verdad me me me diste mucho me abriste mucho panorama para poder, este, decir no con con sinceridad y con honestidad y, sobre todo, con respeto. Y aquellas personas que que, pues, que no entiendan y y y no no me no no sean empáticos conmigo en ese no, pues ni modo, este, pues una sana distancia y y listo. Pues, voy a estos estos, créeme que ya los anoté aquí, los tengo bien anotados, este, los voy a poner en práctica. Te lo te lo agradezco mucho, en verdad.
Claro. No, a ti. Gracias por brindarme la confianza y te deseo mucha suertes en tus futuros proyectos que tengas, y pues, espero escuchar de nuevo nuevamente contigo.
Claro que sí, pues, espero aquí coincidir de nuevo. Cuídate mucho, un abrazo.
Bye, bye.